Đúng rồi, xa, thành ra là dù như ra như vậy thì bạn đã mặc áo, gọi là, cái áo mà có mũ hoodie đó bạn, thì mình cũng hông để ý. Cho tới khi là bạn đó chở về nhà như bình thường thôi thì bạn đã cởi cái áo hoodie đó ra thì mình thấy trên cổ bạn đó toàn là vết hickey thôi bạn, thật sự là mình đớn. Thật sự là lúc đó mình không không có chuẩn bị tâm lý luôn á bạn.
À. Ừm. Ồ! Ừm. Mình hiểu rồi. Ừm, chắc chắn là bạn rất là đau lòng tại vì bạn cũng vượt một cái quãng đường rất là xa xôi để ra mà thăm người yêu, đúng không? Và bạn cũng không ngờ được cái trường hợp đấy nó xảy ra, nhất là đối với mình nhỉ? Một cái mối tình mà trải qua cũng 4 năm rồi thì chắc chắn là cũng có một cái sự thân thiết và tin tưởng nhau nhất định chứ ha? Thế thì cái phản ứng sau đó của bạn thế nào? Ờ, bạn có ngay lập tức, ừm, tra hỏi không hay là bạn chấp nhận và bỏ về luôn?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, thật ra thì lúc đó là mình không nói lên lời đó bạn, không nói lên lời nữa bởi vì tại vì mình cái cái mục đích của chuyến đi nha bạn là để gặp bình thường thôi. Ờ, nhưng mà cái chuyện thường đáng lý là phải vui chứ, đúng hông bạn? Tại vì yêu xa mà thì cái lúc gặp nhau là cái lúc vui nhất, nhưng mà không ngờ bạn đó ý là bạn đó không có chối cãi nha bạn, bạn đó là nói thẳng với mình luôn á, là bạn đó, ờ, có người mới rồi. Và thậm chí nha, cái đớn ở đây nữa là mình là người bị đá bạn ơi, bạn đó nói lời chia tay trước khi mình nói luôn. Thật sự là
Ờ. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Mình hiểu, ừm. Ờ. Ừm. Ờ, người đấy không xứng đáng nói lời chia tay trong trường hợp này. Ừm, sống tệ quá. Ừm.
Đúng rồi, thì đó. Cái cái xong rồi mình mới thực sự là biết trước như là cũng không có cái lý do gì ở lại nữa bạn, nhưng mà mình cũng tại vì mình, gọi là, đặt vé máy bay hết rồi cho nên mình đi ra khách sạn mình ngủ thôi, bình thường thôi. Nhưng mà nói thiệt với bạn luôn là mình ý là ngày hôm sau là mình quay về rồi, và và mình nói mình đớn lắm bạn, tại vì mình không có, gọi là sao, chuẩn bị cái cảm xúc, mà bạn đã nói lời chia tay với mình nữa, mình cảm giác là bị nhân 2 cái sự đau đó bạn.
Ừm. À. Ừm.